そうですね。やっぱり、例えば、秋の秋刀魚とか、あれはにも七輪とかで焼いてたり、普通に炭火で焼いてたり、家のね、ロースターで焼いても、秋だなっていうのを、めっちゃくちゃ感じますね。
うん。 ええ。 え、お。 うん。 あ。 そうです。え、じゃあ、秋刀魚ってあれですか、いろんな焼き方というか、器具をつか使い分けて楽しまれるんですか？
うん。 うちは、あの、七輪はないですけど、外で、あの、なんか、そういう焼いてくれるイベントとかがあって、あの、目黒のさんま祭り的な。ああいううーん、のがあって、そういうとこで焼くと焼いてるのを見た事があって、そうすると、あの、ま、あの、煙がもうもうと立っててですね、ジュウジュウみたいな、パチパチみたいな。あ、あれはもう秋刀魚の脂、したたり落ちる感じが凄いします。うん。
ええ。 ああ、うんうん。 あ、はい。 うーん。 はい。 うんうんうん。 あ、ええ。ああ、分かります。あ、そうですか。え、じゃあ、よよく秋刀魚って、じゃあ、秋になると、もう毎年楽しみにされてるって感じですか？
うん。 そうですね、結構楽しみで。ただ、うーん、なんかひとつ、1尾、いっぴき、いちび、何て言うのかな、あの、298円とかだと、ちょっと考えちゃうんですよね。<chuckles> もうちょっともうちょっと下がって、ひゃくえんだいなら、うん、考えるかなって、感じはしますけど。
うん。 うん。 ええ。うん、うん。 うん。ええええ。<giggles> そうですね。そうですね。ああ。 あ、そうですか。え、今ってあれであ、今年ってどうなんですかね。少しえっと、豊漁って言ってましたっけね、秋刀魚って。